Bestimmt, aber da erinnere ich mich nicht, aber ich habe das mit bei bei was anderem gemacht. Und zwar hatte ich dann, ähm ich habe Fußball gespielt, äh also also mi mi mi mit Fußballfiguren habe ich Fußball gespielt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du noch so 'ne alte, ähm, Anime oder Mangaserie kennst, äh, die Kickers.
Natürlich kenne ich die. <chuckles> Mit Tsubasa meinst du?
Ja, genau und ja, natürlich mit Tsubasa. <chuckles> Ja, und die haben ja die haben ja immer so akrobatisch gespielt mit Fallrückzieher und was weiß ich und dann gab's diese Kameraführung und das war immer so richt richtig geile Action, ne, beim Fußball. Und das das habe ich dann mit mit mit Figuren nachgespielt mit so Actionfiguren, da hatte ich dann, ähm, Batman und Spider-Man und dann habe ich mit denen Fußball gespielt. Batman, Spider-Man. Aber ich hatte noch mehr so Actionfiguren und auch teilweise so andere Figuren, die ich zusammengesteckt habe. Und, ähm, das hat Spaß gemacht, dann quasi die die Bewegungen nachzuspielen und dann, äh, wie wie so wie so, ähm Pass hier, Pass da und auf 'n Fallrückzieher, das das war cool.
Ja, ja, kenne Tsubasa, ja, äh, okay, natürlich. <chuckles> Ja. <chuckles> Ja. Mit Batman und Spider-Man. Und die haben alle Ja. Warte, muss ich mir das so vorstellen <chuckles> Batman gegen Spider-Man in einem Fußballfeld oder was?
Ja, ja, ganz genau ganz genau. Aber es kann auch sein, dass sie im gleichen Team waren, ja? <chuckles>
<chuckles> Boah. Ah, okay <chuckles> aber ich meine ne, du hast ja die 2 also das größte sozusagen die größte Comicheld aus aus dem DC Universum und den größten Comicheld aus aus Marvel, weißt du? Und das wäre ja zu super lustig, wenn du die so weißt du, wenn du so 'n Showdown machst zwischen den beiden, weißt du?
Äh Ja, ja, absolut. Aber so weit war ich damals noch nicht. Da wusste ich gar nicht wusste ich gar nicht, dass es die dass es die diese 2 Universen gibt. Da habe ich nur die die Comics im Fernsehen gesehen die Cartoons. Äh, das das war alles für mich. Aber weißt du, was noch cool war? Der Spiderman, der hatte so 'n Ding, was er wirklich ausm, äh, ähm das war einfach so 'n so 'n Plastikding, was er aus der Hand rausschießen kann, was eben de eben das Netz simulieren sollte so. Also auch
Mhm. Ah, ja.
eigentlich gar nicht gut gemacht, wenn man's wirklich s sich so drüber nachdenkt, aber es war halt cool, dass so diese Actionfigur da was aus dem Handgelenk rausschießen konnte, ne? Und das war dann auch noch so 'n so 'n so 'n Special Gimmick, was das Spider-Man dann auch im Fußball konnte, ja. Der konnte halt nicht nur schießen, so sondern er konnte halt auch den Ball dann, ähm, mit dem Ding aus ausm Handgelenk, äh, treffen.
<chuckles> Ja. Mhm. <chuckles> Ja, okay, das ist ja, ja, da da aber da hast du ja so 'n kreativen du hast es deiner Kreativität freien Lauf gelassen sozusagen, ne? In den Spinnennetz und den Fußball. Und, äh, wo war da dann äh, wo war, ja, die Kickers? War das war ja so 'n Set von Kickers, richtig?
Das konnte der Batman nicht. <chuckles> Ja.

Ja, das war eigentlich gar nicht so 'n bekanntes Ding, der war so 'n bisschen bisschen der Öko-Superheld eigentlich, ähm, und, ähm, ja, den hatte ich noch, der war 'n bisschen dabei. Und dann hatte ich noch eine für eine Figur, ich weiß gar nicht genau, was das war. Das war eigentlich keine Actionfigur, sondern die habe ich mir selbst zusammengebaut aus so 'nem anderen Stecksystem, was was also, das war kein Stecksystem wie Lego, aber es war, ähm, viel flacher und, ähm, dafür 'n bisschen breiter und es waren so größere Plastikteile, äh, aus denen ich mir dann 'ne Figur gebaut habe, so. Und das Ding sah halt nicht spektakular spektakulär aus, aber das hatte einfach extrem viele Gelenke im ve gegen im Gegensatz zum Batman, der halt einfach steife Beine hatte, ja, der hatte nur das Hüftgelenk.
<snorts> Mhm. Ja. Ah, okay. <chuckles> Also war viel beweglicher, du konntest sozusagen sozusagen, ähm, mal so z so simulieren, wie er so 'n Ball kickt oder so, ne?
Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Der hatte einfach viel mehr Moves in Petto, deswegen war der im Endeffekt auch immer der Go-to-Guy, ähm, <chuckles> obwohl er eigentlich obwohl eigentlich, ähm, ja, die anderen halt eben Superhelden waren, ne?
Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, a aber ja, so so 'n beweglicher Charakter den also, so 'ne Figur, die kann man da kann man einfach so viel mehr Leben verleihen irgendwie, ne, so sei so 'n bisschen mehr, ja, so Bewegung reinbringen einfach, ne?
Ja. Ja, ja, genau, genau das ist es halt, ne, dann dann macht er seinen Fallrückzieher oder so ganz spektakuläre Figuren, da kommen Erinnerungen hoch, du, das sage ich dir, Wahnsinn. <laughs>
Ja. Genau. <snorts> Ja, ja, bei mir auch, ist total nostalgisch, sage ich dir. <chuckles> Ähm, und, ähm, ja, äh, f also als du, äh, j du hast ja immer, so wie ich höre, nach, ähm, Anleitung gebaut, ne?
Mhm.
Ha kannst du dich auch an was erinnern, wo du einfach mal so losgebaut hast? Weil ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich hatte so 'n Korb, ähm, und da war einfach wirklich bunt gemischt Legosteine drinnen, und, äh, dann habe ich diesen Korb umgekippt und habe einfach gebaut, weißt du?
Ja, klar, hatte ich auch, aber ich weiß nicht, da kam dann auch nie irgendwie was besonders, äh, Spektakuläres zustande. Ich weiß nicht, m war das m wie war's bei dir? Hast du da was Cooles hinbekommen?
Ja. <chuckles> So genau kann ich mich nicht erinnern, vielleicht so ne, ich habe einfach nur gebaut, so, also, ich habe einfach so d das Faszinierende bei Lego ist ja so, du steckst das einfach so zusammen und dann fühlst du dich wie so 'n Architekt.
Na, das Ja, genau.